Questa casa dove sta la mia compagna è la casa dove la mia aspirante suocera è nata e cresciuta, quindi ha uno attaccamento morboso per questa casa, è come se fosse la sua casa, capito?
Mh-mh. Uh! Immagino. Qui chi gli subentra la gelosia? L'invidia, magari?
Ecco. No! È una cosa di possessività. Una cosa strana, perché la casa gliel'ha lasciata, no, gliel'ha gliel'hanno ristrutturata, gliel'hanno sistemata, dice: "Bene, ora è venuto il tempo che tu sloggi da qui e vai a stare in questa casa che ti abbiamo ristrutturato. Quindi è tua" cioè, della mia compagna in teoria
Mh, anche peggio. Sì.
in pratica lì c'è tutto un cinema. Perché giustamente, ti faccio 'sta premessa, la mia compagna se l'ha sistemato un po' come piace a lei, no, un vaso lo mette in un posto, quella cosa
Mh, e magari non era proprio come sì, scusami, non ho sentito.
Dicevo un vaso lo mette in un posto, ehm, un'altra cosa la mette in un'altra mensola. Ehm, quella cosa che magari gli hanno regalato la mette in un altro angolo della casa, e arriva il comandante imperiale, alias suocera, appena entra col colpo d'occhio individua queste cose che la mia compagna ha spostato, e senza dire niente prende e le mette a suo piacimento.
Certo. <chuckles> Ehm, pazzesca.
Esempio esempio tipico, no, ecco. Praticamente ci si alza, ti stavo dicendo, verso quell'ora lì, perché c'è la messa delle ore 11, bisogna essere tutti rigorosamente tutti rigorosamente pronti, belli scintillanti, uscire da casa per essere puntuali, rigorosamente alle ore 11 meno 5 di fronte alla chiesa, entrare alle ore 11, prendersi i posti prestabiliti e assegnati dalla suocera, perché lei là è il rais della chiesa praticame
Ah! Giusto, certo, questa è una tradizione. Mh-mh. Mi Ah, anche lì comanda, okay.
Sì, sì, c'ha la curva sud, i li dico, lei sta nella curva sud della tifoseria alta, ecco, quindi c'è il rito della messa. Finita la messa, di corsa a casa a mangiare perché c'è l'incubo, presunto, della crisi ipoglicemica del <chuckles> del s del suo dell'aspirante suocero. Perché c poverino soffre di e ehm, ehm, s s soffre di grim oddio come si chiama, mhmm, oggi di diabete, brava. E allora, con la scusa della presunta crisi ipoglicemica si deve correre a preparare tutto per la domenica.
<chuckles> Di chi? Ehm, la sale ah sì, sì, okay. Diabete?